Oye, fíjate que, pues, normalmente, uno después de un día largo, como que todos tienen como una forma distinta, ¿no?, como que de desconectarse. ¿Tú tienes un ritual como que para desconectarte antes de irte a dormir?
Ujú. Ajá. Pues mira, es un ritual que me gustaría que ocurriera a diario, pero realmente no ocurre así, por tiempos y cosas así, pero sí trato que sea al menos 2 veces por semana que que suceda, y me ayuda mucho, ¿no?, como, sobre todo, en los días que son como muy pesados o como muy estresantes, y digamos que, eh, bueno, el lo que se mantiene todos los días es el tema de las notificaciones en el celular, como: "Hey, apago notificaciones," está programado mi celular para que a las 10 de la noche se desconecten todas las las notificaciones, y así ya no tenga como ningún tipo de interrupción, a menos de que sea, no sé, una llamada de emergencia, eso sí están de mis contactos como seleccionados o o cercanos, ellos sí.
Ajá. Ajá. Ah, okey, superbién. Ah, que no llegue nada, okey. Sí, de los que pueden entrar las llamadas. Mm, okey.
Ajá. Eso sí está, ¿no?, eh, pero ya de ahí en fuera es como, eh, t bueno, una, como que m siento que empieza la desconexión tal cual como ya para, eh, liberar como la cabeza y todo eso, como hacer estos rituales de skincare, o sea, eso me gusta mucho como lavarme la cara, como, sí, como ponerme mi mis cremas, etcétera. Siento que eso es para mí funciona como en esta parte para ir induciendo las conexion y me gusta eh, mucho como esta parte de poner como velitas o poner ay, se me fue el nombre de inciensos. Eso me gusta mucho, como q sé que no es tan bueno el tema del incienso en un cuarto, pero bueno, como te digo, no lo hago todos los días, pero es como, pues, parte siento como del del ritual, ¿no?, como el aroma, eh, la luz de las velas, a veces, pues, si si lo si lo vemos como en este lado, pues, social, como que, nada, "Está loquita hablando con con las velas," pero a mí me gusta mucho como poder hablar con con pues, sí, como con una luz, ¿no?, con la vela como en agradecimiento, como soltando algo que me haya pasado en el día y que a veces, pues, no tienes como esta confianza, ¿no?, de de contárselo a alguien, como que eso a mí me sirve y que he aprendido como que es como una compañera, ¿no?, y ya más a como más eh, después, digamos, eh, hacer meditación. La meditación ya para mí es como mi la culminación de de desconexión, de realmente, pues, centrarme como en el aquí y ahora, ¿no?, entonces, siento que, pues, todo ese proceso para mí, o sea, ocurre y llega o culmina ya con con la meditación. Eso sí siento que podría ser como el ritual que hago previo a a dormir y a inducir directamente el sueño. Los días que no ocurre como todo este ritual completo, pues sí trato de que sea como la meditación, eh, aunque sea una meditación más corta, y la desconexión del celular, esa te digo, esa sí se se mantiene y permanece todas las noches. <chuckles>
Ajá. Te da tranquilidad. Ah, muy bien. <chuckles> Órale. Muy seguido. Ujú. Ajá. <chuckles> Órale, superbién. Ah, órale. Ujú. Oh, órale. Ajá. Antes de ir a dormir. Ajá. Ajá. Oh sí, sí o sí. Okey, okey. Oye, la verdad me parece supercurioso un bueno, es que la verdad <chuckles> tengo varias preguntitas. Eh, me parece supercurioso lo de la meditación, creo que es algo que n no hasta cierto punto es muy común en diferentes personas. ¿Me podrías decir cómo es que tu haces esos pasos para empezar a meditar, por favor?
<chuckles> A ver. Ujú. Pues mira, m g a mí me es más fácil hacer meditaciones guiadas, hay personas que les es fácil como inducirlas por ellos mismos, pero tal vez sea como, esté descompuesta. <chuckles> No, pero para mí sí es como como que necesito esa esa guía, ¿no?, entonces, tengo un canal como predilecto en en YouTube, que me gusta ver sus meditaciones y están como mm, como categorizadas, por así decirlo, porque pueden ser meditaciones para dormir, ¿no?, que te cuentan cuentos o cosas así, que es una de las que más me gusta utilizar. Hay otras que son como para hacer, eh, como escáneres de cuerpo, para saber si hay alguna dolencia, si sientes que algo como que no está funcionando tan bien en tu cuerpo, entonces, pues, a través como de la meditación te van guiando y ya tú vas detectando en dónde está como algo ahí extraño, y eso también hay veces, ¿no?, que dices: "Ah, es que me duele el estómago", ¿no?, y dices pero no sabes cómo por qué, entonces, como que la meditación te va guiando, te va ayudando, y eso es como que, pues, una de las formas de m de meditación, entonces, depende de lo que ocupe yo, elijo qué tipo de meditación quiero hacer ese día, y entonces, ya pongo te digo hago todo este ritual previo, la velita, el incienso, lo que sea, pongo la meditación y es como, pues, empezar como a concentrarme poco a poco en cómo va a ir fluyendo, te digo, te ayuda a bueno, a mí me ayuda que sea guiada, porque justo empieza con un tema de de respiración, como ir poco a poco sintiéndote como integrada, ¿no?, porque a veces sue suena raro, pero a veces como que exi ajá, como que existes, pero como que sientes que no es tienes esta conexión interna de tu cuerpo con tu cabeza, solo sabes que pues están tus manos, están tus pies, pero no no ves esa conexión de cómo baja como la sangre por tu cuerpo, o cómo es que de tu cabeza sale la la señal para que se mueva tu mano, ¿no?, como que estas conexiones que pues ocurren de forma automática, como que la meditación, ah bueno, este tipo de meditaciones, pues, las va haciendo visibles, ¿no?, entonces, siento que es eso, como la respiración, la conexión como con el cuerpo, y después como que ya te te haces te inmerses, ¿no?, al a la situación o al tipo de meditación que estés haciendo, entonces, yo creo que ese serían como el pues, sí, como los pasos más o menos que que va dando esta meditación, o de las que yo yo ocupo ajá, que yo ocupo.
Eh. Ajá. Ah, muy bien. Ajá. A gusto, relax. Ajá. Ah, órale. A la torre. Ajá. <chuckles> Sí. Sí, claro. Ajá. Ah, órale, superbién. ¿Como que va conectando? Sí. Ujú, sí, sí, sí, claro. Ajá. Qué tú usas también. Ujú. Ajá, la verdad que hasta nunca me había tocado escucharlo así. Y qué bonito lo explicas más que nada, pues, a mes empecé a sentir de que, órale, lo quiero intentar, <chuckles> lo quiero intentar, sí o sí.
<chuckles> Sí, lo recomiendo mucho, eh. Deberías de de probarlo. <giggles>
Oye, y también otra otra dudita que me quedó es, ¿cómo cómo empezaste a? Es- y sí ahorita mencionaste que te gustaba mucho lo relacionado con las velas, lo que en general como que tenía como una lucecita y contarle ah, hasta cierto punto entendí tus problemas y cositas que tienes, eh, ¿cómo cómo llegaste a eso más que nada? ¿O cómo se te dio esa idea, o incluso, no sé si sea correcto decir, ese ritual antes de que normalmente te vas a dormir?
Ujú. Ujú. Sí, pues, bueno, yo ya lo tomo como un un ritual. Y fue que fue que en pandemia, si no me equivoco, o sea, como ya más finales de pandemia, que justo como en Instagram me apareció una cuenta en, te digo, sí, como en Instagram, de una chica que daba como, pues, como cursos gratui O sea, sí, como que eran cursos, como que hacía sesiones por Zoom, digamos, ¿no? En las que decía así como como el el aro aromaterapia podía como funcionar como, pues sí, como a bajar el estrés, o el el ajá, sí, como poderte dar como tranquilidad, o usar algunas, eh, velas, o colores y cosas así para manifestar, y este tipo de cosas. Pero me llamó la atención justo como que la parte que decía que que el fue el fuego era como una, pues sui sí, un elemento que te podía ayudar como a quitar cosas de de tu vida, o buscar cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que entré en una sesión, y justo hablaba de esta parte, de que a través del fuego puedes quizás escribir algo que te haya pasado y quemarlo, o en con el fuego pedirle algo que te gustara tener como que en el en el futuro. Entonces, en en esa sesión como que dio una como una tarea, digamos, así como de, ah, pues, si quieren intentarlo, inténtelo. Y fue como esta parte de escríbele al fuego algo que que quieras como dejar atrás, si no has tenido como la oportunidad de soltar algún tema, lo que sea, pues escríbelo, quémalo, y nadie se va a enterar, solamente tú lo estás como sacando de tu cabeza a través de un texto, ¿no? Entonces, esa vez lo hice, sentí como, pues sí, como una cierta liberación, algo así, y después lo empecé como a adoptar poco a poco, pero ya a lo mejor no escribiendo, sino como platicando, ¿no? Entonces, como que de ahí se quedó. Y y ahora cada vez que me siento así como que estoy teniendo algo como muy fuerte y que a lo mejor no lo he podido contar o no lo he podido expresar, como que utilizo esta, pues sí, esta herramienta para para liberarlo, ¿no? Entonces, sí, me a mí me ha resultado como muy práctico, y y como que ese tiempo, como que te das ese tiempo, ¿no? de, co como que ahora todo está en redes sociales o está ahí, como que dices, no, quiero otra cosa distinta, ¿no? Que que no me añada información extra, sino que me permite a mí liberarme de de lo que tengo ahí guardado.
Okey. Ah, Okey. Ah, okey, okey. ¿Ansiedades también y todo eso? Ah, muy bien. Ajá. Ah, órale. Ajá. Ajá. SÍ, claro. Liberación, órales. Ajá. Sí, órale, qué bueno. Ujú, sí claro. Sí, sí, y es que normalmente, ult bueno, es que la verdad es que últimamente en redes sociales, más que nada se empiezan a ver puras malas noticias. Ya to todo se está generando la mayoría, no sé si sea correcto decir como que contenido basura, de que incluso hay demasiadas cosas amarillistas, inventan cosas para generar así, sí
Sí. Sí, te llenan la cabeza con puras cosas horribles. <laughs>
ajá ajá, exactamente. Oye, y por ejemplo, normalmente, ¿tú qué cosas evitas hacer justo antes de irte a acostar? No sé, a lo mejor y te das cuenta de que si ves las pantallas, no sé, 1, hora antes, o 2, horas antes de dormir, eh, se te espanta el sueño, o normalmente, ¿qué es lo que tú evitas, para tratar de dormir bien?
Ujú. Fíjate que con las pantallas no tengo tanto problema, o sea, de que, o sea, si veo el teléfono, no me pueda dormir. No se me ocurre tanto, pero, sí sé de muchas personas que sí se tienen que desconectar una o dos, horas antes, ¿no? Pero, lo que sí me <chuckles> he dado cuenta que necesito, o que debo de evitar hacer es entrar como a estas plataformas de de compra chinas, Shein, Aliexpress, Temu, porque, si me meto sí, no, o sea, si entro y las veo, es como,, <gasps> chin, me puedo quedar mucho tiempo. Entonces, aunque no me llegan notificaciones ni nada, el que yo entre a esas aplicaciones, hace que me quede incluso, más que TikTok o que Instagram. Entonces, es así, siento que tengo que evitar hacerlas. Y, por ejemplo, también, el ve empezar a ver una serie, o algo así, antes de que me vaya a dormir, a mí no me ayudan a como a dormirme o a arrullarme, sino todo lo contrario, por que, me pico y digo: "Ah, quiero seguir, quiero seguir". Entonces, también evito como estar viendo algún tipo de de película o de serie, no sé, como 1, hora, a lo mejor. Siento que, bueno, como que mi organización del día, ceno como a las 9, de la noche, entonces, a las 9, es a la hora que que veo como como la película, o lo que tenga que ver. Y ya a las 10, 10 y media, ya es como el último contacto que que tengo con con las pantallas en general para ya ajá. Para ya empezar como a a lavarme la cara o empezar a preparar mis cosas, lo que tengo que hacer para así ya máximo estar en la cama y si se puede durmiendo a las 12, ¿no? Entonces, sí sí siento que hay como un buen un buen espacio entre la última conexión, digamos, con las pantallas, a la hora que ya estoy dormidita. <chuckles>
Ajá. ¿Que batallan? Ah, no te controlas. Ujú. Sí. Ajá. Ah, muy bien. Ajá. Ah, okey, sí, tempranito. Ajá. ¿Redes sociales? Uju, sí. Ah, órale, superbién. Okey okey. Oye, realmente se escucha superbién y se escucha también, de que ya ya adoptaste esa rutina y ahorita te ayuda a descansar mucho más y es algo que te gusta hacer. Mm, eh, importantísimo que se escucha eso, de que te te gusta hacerlo y me imagino que gracias a eso también duermes bien. Oye, o normalmente, o sea, ahorita ya dijiste que algo que te ayuda muchísimo como que a soltar el estrés, incluso cositas que traías encima, es hablarle a la a tus velas normalmente, o a alguna luz. Eh, pero, ¿hay algo más que te ayude a soltar el estrés del día? Eh, no sé, ¿a lo mejor tú misma te das algún tipo de masaje, a lo mejor te gusta ver algo que te relaje, escuchar música o algo de ese estilo?
Sí. Ajá. Pues no, cr no, fíjate, va la música también me gusta escuchar, pero, como siempre la pongo como meditación, eso como que no la cambio, pero, algo que me relaja mucho, que a veces lo hago con la meditación, es usar estos, ¿ah, cómo les llamamos? Como parches de gel, <chuckles> como para los ojos, o sea, se supone que sirve para para las ojeras y esto, pero, a mí me dan como como que que entre el frío así como por la cara, me gusta mucho. Entonces, yo s en mi casa también tenemos un, pues sí, como un bloque de gel, pero, de estos que ocupas para cuando te llegas a caer y eso, que te lo puedes poner en la pierna o cualquier <chuckles> golpe más grande. Entonces, justo como que me me lo gusta ponerme ese que es más grande, pero, en la cara, ¿no? Como que siento que esa frescura y me gusta mucho hacerlo. Entonces, ese sí trato de casi que suceda diario, o sea, ese ocurre ocurre, no sé, unas 4 o 5, veces, porque, ah, pues, es es muy fácil y no realmente no necesita nada, entonces se se vuelve como parte de de la rutina de descanso, porque justo el el que eso sí me ha llegado a espantar porque, pues, te quedas dormido como con esa sensación y de repente te giras y cae el golpe, ¿no? Porque, pues, es más pesado este, que que esos parchecitos. Pero, siento que es muy relajante, Como que me gusta mucho y como que me, pues, sí, como que incita también como a, o sea, de a drenar cosas, no sé, es es extraño la sensación que me produce, porque, es como el hecho cuando te mojas la cara, que te dicen, ah, vete a mojar la cara, corre, como que siento que es eso, como que te libera, como que te da frescura, no sé, es una sensación rara, pero sí, siento que sí funciona también como para para relajar.
Ajá. Ujú. Ah, okey, para las ojeras. Ah, muy bien. Ah, okey, okey. Ah, sí, para los golpes. Sí, sí lo ubico sí lo ubico. Sí, sí, sí, claro. La rutina. Ah, okey, si si. Sacar todo. <laughs> Ajá. Órale, súper bien. Oye, y por ejemplo, ahorita ya me platicaste muy bien lo que vendría siendo tu ritual para desconectarte, eh, te ayuda muchísimo también antes de dormir, luego también de que dejabas pantallas, y luego lo que te haces en tu cara, que realmente te relaja muchísimo, se escucha eso ahora que te relaja muchísimo. Eh, y en su dado caso, no sé, si te haya pasado, o si te pasa muy seguido, que en algún momento, es muy común de que tal vez no lo puedas hacer tu ritual entero así, ¿y tú crees que tú crees que afecte a tu descanso, o o lo tomas como de bueno, no lo pude hacer hoy, pero, pues, no pasa nada y lo hago mañana?
Ujú. <laughs> Uy, sí. Yo creo que en bueno, sí, como que no no siento que pase algo, si si no hago algo en particular. O sea, de que: "Ay, me voy a acostar y no medité", o si me siento muy estresada y no le hablé a las velas, lo que sea. Siento que no pasa tanto, pero, sí me gusta que en algún otro momento suceda, ¿no? O sea, si no ocurrió en ese momento, a lo mejor si no hice meditación y sentía que necesitaba meditar, pero, por sueño, por tiempo, por lo que sea, no lo hice en ese momento. Digo, que mañana hago como una meditación mientras vaya al trabajo, mientras esté haciendo ejercicio, como esta tipo de meditaciones activas, siento que las son como las que me salvan quizás, ¿no?, por así decirlo. Entonces, no me no me enojo, ni me frustro, ni nada de: "Ah, hoy no hice tal cosa, o no hice", solo es como ser consciente de que lo puedo reponer en otro momento. Y si también, si no no logro como reponerlo en otro momento, pues, tampoco pasa nada, ¿no? Por ejemplo, algún día vas, no sé, sales de viaje, o lo que sea, y no puedes llevar como las velas, o el incienso, o lo que sea. Entonces buscas otra forma de de hacer esto, ¿no? A lo mejor si voy a, no sé, a la playa, o lo que sea, o a una fogata, pues, ahí en vez que sea una vela, puedo estar como en la fogata, o si voy a la playa, como en esta en el mar, ¿no? A lo mejor sentarte en la orilla del mar y platicar, ¿no? Como que simp simplemente es como un ¿Cómo le podemos decir? Como, uno
Ajá. Ajá. Ah, okey. Sí. <laughs> Órale. Sí, claro, está difícil. Ajá. Ah, cierto. Mm, pues, es que al final de cuentas es superrelajante, ¿no?, estar a la orilla del mar y estar escuchando a la las olas y todo eso.
Ajá, sí, ajá. O sea, es como que la misma ge la misma vibra, ¿no?, de poder drenarte de algo y, pues, hacerlo, ¿no? No de decir, ah, solo si con la vela si hablo funcionan las cosas, no. O sea, realmente, en este caso, al menos para mí es como, tienes que hablarlo, para mí me funciona que sea la vela, pero, me puedo sentar con un árbol <chuckles> a la mejor y y platicarlo en mi misma cabeza como, simplemente esta acción de drenar creo que es la importante, más allá de del medio que utilizo del objeto al que le dé como la la intención, pues, es más como la acción yo de decir, okey, necesito drenar cosas hasta con mi mismo celular, ¿no? Te puedes mandar una nota de voz, <chuckles> si tú quieres y ya. Entonces sí creo que no no me frustro, porque, no suceda algo de este ritual.
Ajá. Ajá. <laughs> Okey. Para hacerla, sí, claro. Ajá. Órale. Oye, pues, la verdad, muchísimas gracias, eh, por platicar esto conmigo. La verdad, me gustó muchísimo y, más que nada, me quedo con eso de la meditación. <chuckles> Incluso, eh, creo que 100%, lo voy a intentar hoy. Y, pues, nada, muchísimas gracias y ojalá pases muy bonita tarde.
Sí. <chuckles> Gracias a ti, muchísimas gracias por interesarte, y sí, te recomiendo mucho el que lleves la meditación a cabo. Que tengas excelente día, bye.
Nos vemos.